ま、最近、あの、シンプルライフとかそういうのっていうのは、話題にのぼっ断捨離とかって言葉も出てくるってことがありますけど。あの、ミニマルと、いわゆる見せかけのシンプルってこれ、どんな風に区別しておられますか？
はい。 うんうん。 ああ、そうですね。結構なんか、うーん、かぶってるっていうかオーバーラップしてるとこっていうのも、結構あると思うので。うん、なかなか難しいかもしんないですけども。うーんと、ミまあミニマルっていうと、まあ、いろんなものがまずある中で、そこから必要なものだけ、の置いておいて、何か削っていく。要らないものを全部、き削ぎ落としていくっていう。
うん。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 うん。 うん、うん。 ああ。はいはい。
はい。それをそれの結果できたものっていうのが、ミニマルだと思うんですよね。
うん。 削ぎ落と必要なものを、おお、残し、それを削ぎ落としてくって、そういうイメージですか？ああ、なるほど。対照的にはい。
うん。そういう感じですね。はい。 うん。 あ、はい。それなので、別に、あの、見た目がそのミニマルじゃなくても、あの、あ、実はミニマルだったっていう可能性もあるんでありますよね、それだと。
はい。 おおおおおお。 あ、うん、仰る通りですね。そうですね。じゃあ、あの、見せかけのシンプル <chuckles> っていうのが、あの、あります。これは、どんな風に定義づけされますか？直感的で結構なんですが。
うん。 はい。 そうですね。なんか直感的に言うと、その、まあ、その、ん、見た目その、ものすごくミニミニマルな感じっていうのを出す時に、例えばそういうデザインとかで、あの、まあ、機能性とかがあまり重視しされてなくて、見た目だけはすごくミニミニマルだよみたいな。そういう風な感じだと、まあ、見せかけのシンプルってはい。
はい。 はい。 はい。うんうんうん。 ええ。 はい。 <laughs> なんか分かる気がする。<laughs> はい。ああ、具体的に言いますと、どんなものあの、いわゆる見せかけのシンあの、なんかシンプル <laughs> だけど、機能性も犠牲にしてるっていうことなんか例
うーん。 そうです。 はい。 そうですね。なんかそういうのでああったら、あの、例えばいろんな、あの、アプリとか。そういうものの、あの、UI だったり、インターフェースだっだったりとかが結構、あの、見た目は結構なんか、あの、それっぽくなってるんですけども。意外となんか触ってると、全然なんかもう操作体系ぐちゃぐちゃだったとか、そういうのありますから、やっぱり。
はい、あります。 はい。 はい。 ええええ。 うん、うん。 <laughs> <laughs> ああ。 <inhales> なるほどですね。逆に、じゃあ、そのミニあの、今仰ったのはアプリとかの話になっていますけど。いわゆるその、見せかけとそう、あの、ま、本当にミニマルですね。つまり さっき言った、UR の話が出ましたけども。実際に、あの、まあユーザビリティを考えられて、本当にシンプルに作られているけど、まあ、ない内部構成はすごいしっかりしてるっていうものも、当然あると思うんですが。こう、見分けるあの、方法っていうの、どんな
うーん。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うん。
ことが挙げられますか？
ああ、そうですね、見分ける方法。うーん、ま、じぶじ自分で1回多分触ってみるっていうか、ちょっと使ってみないと、それ分かんないと思うんですよね、やっぱり。うーん。実際にその使ってみて、その
ええええ。 うんうんうんうん。 ええ。
使ってみみる、流れの中で、どっかおかしいところがないかみたいな。うん、どっかどっかで、つその使ってる、なんか実際なんか他の事他の物をつか使わないととか。なんか何かをしながら、ここを押さえながら何かを押すとか、なんかそういう風な事とか。なんかえらい、ほ本末転倒な事やってるな、みたいな感じにならないかどうかっていうのを、ちょっと見てたりするしかないですよね。うーん。
ええええええ。 うん。 うん。 ええ。<chuckles> うんうん。 はい。 なるほどですね。例えば、あの、アップストアとかで、それをこう例えば、あるアプリを落としたいよということが、まあ、ある、とことがあると思うんです。それに対してこう、いろんなものが出てくる場合がありますよね。やっぱ、そういう時に、やっぱりその
はい。まあそうですね。 うん。
なんでしょう。よくまずはお試しをしてみてとか、そういうことをしてみるといいって感じですか？
うーんと、まあ、ん、試すことができるなら、1回試してみてっていうことですよね。それは、うん、あの、使ってみるに越したことはないと思うんで、やっぱり。うん。ただ、まあ、アプリだったらまあできないこともないものが多いですけども、実際のうーんと、ま、あの、実際の、プロプロダクトっていうか、ま、実際の、も買わなきゃいけない、あの、実物があるものとかだと結構難しかったりとかしますよね、そういうのって。はい。
うんうん。 ええええ、はい。 うん。うんうんうん。 はい。 うんうん。 ええええええ。 <laughs> そうですね。例えば、どんなのあります？身の回りの具体例で言いますと、どんなものが
ああ、例えば、家具とかそういう系統のものとか、あの、だと、うーん、やっぱり、Amazon とか通販だけでちょっと見ちゃうのは怖いなっていうのはありますね。
ああ、うんうん。 うーん、うん。<laughs> ありますね、そうですね。そういう時に、とあの、ま、いわゆるご自身はあの、まあ、ミニマルですね、シンプルな、らシンプルライフっていうことを、もう目指したいおられる派ですか？
はい。 はい。 そうですね。まあ、一応、目指したいなとは思うんですけども、うーん、まあ
ええええ。そういう場合にうん、うん、あ、どうぞ。
はい。結構なんか溜め込む習性とかあるので、そういうので、もうとにかくなんか使ってないんだったら、もうあげるか売っちゃうかしま、した方がいいよねっていう話には
<laughs> うんうん。 うん。 ええええ。
うん。
何かこう、最近うん、最近あの、ま、SNS とかの、ま、自己発信っていう媒体がすごく増えてきているので、ま、例えばファストファッションとかもそうかもしれませんし、またあの、ま、いわゆるいみあのシンプルな生活っていうの？ええ、ま、断捨離とかも含めてですけど、結構発信している方もいらっしゃいますけど、ま、そういうのの影響なのか、いわゆる見せかけのシンプルっていうのは結構、溢れてるような気がしもするんですが、なんかそんなのってお感じになる時ありますか？
なりますね。 はい。 うーん。 はい。 うん。 うーん。 そうですね。なんかやっぱりその、SNS とかだと、結局なんか映えっちゅう文化があるので、文化というか、ま、それがあるので、ややっぱりその、しうん、シンプルだったり、そのミニマルだったりとかしても、見た目から入ってくっていうのが結構
うん。 はい。 うん、そうですね。 はい。 うん。 ああ。
多いと思うんですよね。うん。なんか例えばこの部屋にこういうもので統一しこういう感じのもので統一して、で、なおかつある程度スペースを空けたら、あの自分はものすごくミニマルな生活をしてるんだっていう風に思えちゃったり。<laughs>
うんうんうんうん。 はい。 うん。 うん。 はいはい。<laughs> ありありあるあるあるですね。<laughs> うん。
うん、ですね。はい。
ただ結局あの、そこで作業動せいとか、もしくはその仕事の能率とかが上がらなければ、結局これってミミニマルの失敗版みたいな感じに、あの、うん。ええ、なっちゃう気がしますよね。はい。うーん。
うん。 すそうなんですよね。はい。 うーん。
そういうところって、あの、ご自身が先ほどなんでしょう、あの、例えば家具とか、ああいうものも Amazon とかね、ネット通販だけで、その、選ぶのはちょっとっておっしゃってるんですけど、そのギャップはどんな風にこう埋めておられるんですか？
はい。 うん。 はい。 ああ、そうですね。ま、一応、うーんと、ま、見れるものであれば、例えば、あのショールームがあるとか、そういうとこであるあるんであれば、一応行ってまあ、あの一通り見てみるとか、あのベッドとかだったら、ま、あの実際にまあ寝転がれかれて、あの試せるとこだったら、ま、試してみてっていう感じにそういう風なしたりとかも
うん。 ええ。 はい。 うん。 うん。 うん。 ええ、ええ。 はい。
うーん。あと家具とかやったらどういう風な収納になってるのかっていうのを、うん、ちゃんと見た目だけじゃないかってのも見たりとかは、はい。
うん。<laughs> 確かに。あの、見た目だけでがっかりするっていうことっていうのもあの、ままありますもんね、そういうのもね。うん。
うん。 そうですよね。うーん。
うん。 やっぱり質感とかそういうもの、ま、あの、家具とかもしくは家電に関してもそうかもしれませんけど、やっぱりその今おっしゃったような見る、見て触るって、でっていうのは先ほのゆあの UI じゃないですけど、あの、ま、も文字通りのオペレーションですか。実際のオペレーションはやっぱり確認すべきあのことだってお感じになりますか？やっぱり。
はい。 うんうんうん。 はい。 そうですね。やっぱじそこはもう本当に自分でやってみるのが一番だと思います。納得もつきますし、そこで。
うーん、うんうん。 す確かにそうですね。あ、こんなはずじゃなかったっていうのは、ま、ある意味避けられますよね。<laughs> ええ、はい。で、結構ここがこう、うん、なんでしょうかね。僕もお聞きしたいんですが、あの、コスパタイパとかって今よく言われるじゃないですか。で、コスパを抑えるっていうことと、ミニマルっていうことが混同されているあの、もの？
はい。 <laughs> そうですよね、確かに。 うーん。 はい。 ああ。 はい。 うん。 はい。
あるような気もするんですよね。あの、つまり、あの、安くてシンプルなものがあれば、それを導入するという風な、例えば家具とかに関しても、ま、例えば某大手の、え、家具、う、海外の家具のね、あの、とかもありますけど、ただそれって引っ越し屋さんが運んでくれないものになってしまうという、そういうクオリティとかてもあるじゃないですか、で、このミニマルを目指したら先ほど伺いましたけども、この費用のかけ方ていうのにはついてはどんなこう基準というかお考えをお持ちですか？
ううーん。 はい。 うん。 はい。 ま、そうですね。 うん。 あ、いや、費用っていうのはこれ全部トータルで考えた方がいいと思うんですよね。
うーん、はい。
あの例えば、ま、コスパ全部で考えたら、例えば
うんうんうん。
ま、本当にコスパがいいものっていうのは、そのコストだけあのお金だけじゃなくて、その、うーんとクオリティに対してもその払ってるこあの払ってる値段がちょっと割安だっていう、そういう風な感じで、本来はコスパって言うと思うんですけども。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 うん。うん。 うんうん。 ああ、もう激しく同意です。<laughs>
はい。ただあの結構なんかよく見かけるのは、その、やす安ければいいだろうっていう、それだって安かろう悪かでもいいんじゃないかってなっちゃうので、はい、そうじゃなくて、まあ、全体的にうん、見た感じで、うーん、やっぱりそういうクオリティにもに対して、ま、ちょっと割安だねっていう感じで、うん、で、そうですね、その、その辺がやっぱり、うーん、ミニマルっていう考え方、そこにはなんかあるんじゃないかなと思うんですよ。
ええ。 うん。 うん、<laughs> うんうんうんうん、うん。 うん。 ええ。 うんうん。 うん。 あ、そうですね、となるとなんかちょっと哲学的な話になっちゃうかもしれませんけど、その人の人生そのものの部分というか、価値観ていうもの
はい。 はい。
に、影響を及ぼしているというか、ま、それが反映されるものなのかもしれないですね。
うーん、ですね、例えばその、ま、必要最低限のもので、それで、ん、た例えばその最低限だけども、ま、ものすごく良いものだったりとか、そのクオリティの高いものを選んで、それでやっぱり全部のあの、せ質を上げるっていう、全体的な質を上げるって考え方もあのミニマルだと思うんですよね、そこは。
うん。 はいはい。 うん。 うんうんうんうん。 はい。ええええ。 うん。 おっしゃる通りです、本当そう思いますね。
うんうん。
ご自身は、あの例えばこれもちろん作りはシンプル、そして飽きが来ない、で、物を増やさないわけなんだけど、このものに関してはあの投資をただ一生ものとかですね。それで機能性が良くてミニマルだなていうもので選ばれるものとかってありますか？
はい。 うん。 はい。 そうですね。ま、うーんと、うん、コンピューターとかで例えば自分の使うものとか、ラップトップとかだったら、ある程度、うーん、まあ、そうですね、あ、おそこまでむちゃくちゃ安いものを買ったりとかしませんね、それは。
うん。 ええ。 うん、うん。 ああ、もうほんとに業務に直結する部分っていうところですよね、そのっていうところですよね。
うん。 はい。 そうですね。ただまあ、あの、シンプルなものを買うっていうので、その、あまりその、変にいろいろ機能がついたものとかは、そういうのはもうパスします。
うん。うん。 うんうんうん。 ああ、なんかすごくよく分かる気がします。<laughs> あの、IT 関係の仕事とか、あの、SE の方とかと時々お話することもあるんですけど、なんかそうそういう、あの、価値観というか、やっぱり長くやってる方って、そういうそういうとこの知恵があるなっていうのは僕も感じるんですけど、やっぱりこれは長年の経験を通して学ばれる部分とかってありますか、やっぱり？
はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ、はい。 うーん、ま、そうですね。ま、あの、IT 関係ではないんですけども、実は、ま、言っちゃったらあのあの、音とかそっちの方なので、もうはい。あの、ただ、まあ、コンピューターはよく使うのでっていうので、はい。それで、ま、その、機材とかでもやっぱり
ええ。 ああ、そうなんですか。うんうん。 ええええ。 あああ。
音のちゃんと入るとことか、そういう、まあ、外部の音とそのコンピューターの間の、あの、オーディオのインターフェースとかそういうとこ、あんまりケチらないですね、やっぱり。
うんうんうん。 はい。 ああ、なるほど、そっちの方面ですね。あの、かなりマニアックな話になってきたいすまあ、僕も音楽少しやったりするところもあるんですが、やっぱりあの、プラグ類とか、そういうとこの、あともしくは接点となる部分の品質とかって、やっぱりそういうとこで重要なとこありますよね、そういうのね。
はい。 うーん。 はい。 うんうんうん。 そうですね、はい。うんうんうんうん。
はい、うーん。もし、あの、今からミニマルな生活を始めたいって思う方に、一言もしアドバイスしてあげるとしたら、何から始めるってお勧めになりますか？
ああ、じゃ、やっぱり本当にじ自分に必要なものはなになのか、で、そこで例えばその、自分に対してその、ま、ちょっとあの、ご褒美ではないけども、あの、ケアをしてあげるっていう感じで、その必要なものに対しての投資は惜しまないっていう感じで、決めていくといいと思います、やっぱり。
うん、うん。 うん。 ほうほうほう。 うーん。 ああ。 そうですね、ほんとにあの、同感です。今日はなんかほんとに興味深いお話を伺うことができて、ありがとうございました。感謝します。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
はい、失礼いたします。
失礼いたします。